Bạn ơi, dạo này á, mình mệt kinh khủng luôn á. Công việc ở chỗ làm á, rất, rất là nhiều luôn, bây giờ việc nó chất đống nè, hôm nào á, mình cũng phải về trễ hết tầm 5:00 là mình hết giờ rồi nha, nhưng mà lúc nào mình cũng phải ở từ 7:00-8:00 tối hết nha. Rồi á, cả tuần á thì mình sẽ được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì theo lịch làm của mình, nhưng mà dạo này á, tuần nào mình cũng phải lên làm hết, thứ Bảy, Chủ nhật gì cũng làm từ sáng tới tối luôn á, mà làm hoài hổng có xong. Bây giờ mình cảm giác rất là kiệt sức với lại bất lực luôn á, mình hổng biết phải làm sao luôn á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu cái cảm giác của bạn nè, có nghĩa là bây giờ bạn đang làm việc, gọi là, có nhiều việc hơn b bình thường, đúng hông? Ờm, thì không biết là do giai đoạn này là công ty của bạn là, gọi là, đang trong cái giai đoạn cao điểm hay sao?
Ừm, thật ra á là, ờ, dạo này, ờ, công ty của mình á, nó mới sắp xếp lại. Nó đang gộp lại từ những công ty nhỏ vào công ty mình nữa nên là mình phải cần phải sắp xếp hồ sơ nè, rồi mình phải ổn định lại công việc, rồi mình phải nhận bàn giao từ những cái, a, cái mảng khác qua nữa, nên là bây giờ rất là rối luôn, vừa rối, mà vừa nhiều việc nha. Mà nhân sự á, còn bị cắt bớt nữa nên là bây giờ á, mỗi người lại có thêm những cái công việc mới luôn, mà mình còn hổng có kiểm soát được hết những cái việc mình phải làm nữa nha. Ngày nào á, sếp cũng nói với mình á, là phải hoàn thành cái nào, cái kia, công việc đã nhiều á, mà sếp còn kêu mình làm báo cáo nữa. Bạn biết á, là cái việc làm báo cáo rất là mất thời gian luôn nha, mà cứ kêu mình báo cáo liên tục luôn, làm những công việc mình đang làm á, nó không có xong gì hết á, mà lúc nào cũng thêm việc mới dù chưa xong cái việc cũ luôn nha. Rồi á rồi á, cái cảm giác mà không có thời gian để nghỉ ngơi á, bạn biết là hôm nào mình cũng về nhà nè, 7:00-8:00 tối cái về nhà mình chỉ kịp tắm rửa rồi nằm một chút xíu thôi là ngủ là tới sáng mai đi làm nữa đó. Rồi á, tầm 2 tháng nay á, là mình hổng có một ngày để nghỉ ngơi luôn á bạn, nên là hiện tại mình rất, rất, rất là kiệt sức với lại chán nản luôn á.
À. Ừm. À. Ừm. Mình hiểu nè. Ừm. Ừm, mình hiểu cái cảm giác của bạn rồi. Có nghĩa là bây giờ á công việc nó quá nhiều đi và mình cứ phải làm việc từ sáng đến tối mà mình không có một chút cái thời gian nào mà để cho mình thư giãn luôn. Như vậy thì có lúc nào mà cả tối khuya rồi á nhưng mà, à, cái công việc, giống như là, sếp, hay là đồng nghiệp, hay khách hàng vẫn nhắn tin làm phiền bạn, hay là gửi email làm phiền bạn hông?
Ừm. Thật ra á nha là ngoài giờ làm á là buổi chiều là 5:00 chiều mình hết giờ nè và mình nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật nè, nhưng mà vẫn có là tin nhắn từ đồng nghiệp với lại khách hàng á, cứ nhắn rồi gọi mình á. Mà mình cứ phân vân giữa cái việc là bây giờ mình có nên là nghe điện thoại hay không hay là trả lời tin nhắn hay không. Tại vì á, nếu mà mình hông trả lời á thì mình sợ là sếp la, mà mình trả lời á thì nó ảnh hưởng tới cái giờ nghỉ ngơi của mình, nên là mình cứ khó chịu rồi mình thấy chán khi mà phải đứng giữa cái sự lựa chọn đó đó bạn. Nên là thường á mình vẫn xử lý là mình vẫn nghe nha điện thoại và trả lời tin nhắn của sếp luôn. Rồi khi mà trả lời tin nhắn đi thì sếp lại hối mình làm cái này, cái kia ngoài giờ á mà mình lại ngại từ chối nữa, nên là mình cũng ôm hết việc vào người luôn. Hiện tại á, là công việc của mình đang rất là nhiều luôn và mình thấy cái hiệu quả công việc á nó không có được tốt á bạn, nên giờ mình thấy khó xử lắm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê nha, mình hiểu nè. Cái việc á, mà, gọi là, qua giờ làm việc rồi nhưng mà, ờ, sếp thì vẫn tìm, khách hàng thì vẫn tìm mình, nhưng mà mình thì lại là một người rất là có trách nhiệm trong công việc. Cho nên cái việc á, mà mình cảm thấy mà mình phải trả lời á, xong rồi mình cảm thấy mệt mỏi đó cũng là cái chuyện bình thường thôi à. Đó. Vậy thì á hả, không biết á, là, ờ, khi mà bạn làm nhiều việc bận bận rộn như vậy á, thì liệu là có ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn hông, hay là có giấc ngủ ảnh hưởng gì tới cái việc ăn uống, chế độ ăn uống hàng ngày của bạn hông?
Có nha, dạo này mình làm nhiều tới nỗi mà mình hổng có thời gian ăn uống luôn á. Hồi trước á là à, mình ăn mấy bữa nha, 3 bữa, xong rồi mình còn ăn vặt giữa các buổi nữa đó. Bây giờ á nha, buổi sáng mình cũng bỏ luôn, mình chỉ kịp ăn buổi trưa với lại chiều ăn một ít thôi. Mình hổng có thời gian á, mà mình uống nước luôn á. Nhiều khi mà bận rộn quá á bạn, cái mình quên cái việc uống nước luôn. Nhiều khi á, mình muốn, ờ, ờ, bước ra ngoài hít thở không khí hoặc là mình đi vệ sinh á, mà nhiều khi là không có thời gian để mà đi vệ sinh luôn á, là bạn biết cái mức độ là nó kinh khủng tới cỡ nào nha. Rồi á, tối về nhà nè, mình cứ suy nghĩ về cái việc là, à, hôm nay còn bao nhiêu việc chưa có xong nè, ngày mai mình phải làm cái gì, làm cái gì. Đêm nào mình cũng suy nghĩ như vậy á, thì giấc ngủ của mình nó hông có được thẳng giấc, nó cứ trằn trọc nha. Rồi giữa đêm mình còn thức dậy vì gặp ác mộng á, kiểu như là mình gặp ác mộng, kiểu như là, công việc nó hổng có xong á bạn. Rồi á nha, hiệu suất làm việc á là mình đã cố gắng làm hết sức có thể rồi, nhưng mà công việc nó chưa có xong, hiệu suất mình thấy nó cũng giảm sút nhiều lắm á.
Ờ, hông có thời gian ăn luôn. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Mình hiểu những cái lo lắng của bạn ha. Thì bây giờ là bạn là không có ngủ được nè, khó ngủ nè, rồi xong cũng không có ăn được nữa. Vậy thì không biết là hiện tại bây giờ thì cái tình trạng sức khỏe của bạn thế nào ha? Bạn có bị sút cân hay là, ờ, mặt khuôn mặt hay là da có bị nổi mụn hay là hốc hác gì đó hông?
Ừm. Dạo này á mình mới xuống 3 ký nha bạn, tại vì mình nói là mình hổng có thời gian để ăn uống á, rồi á nha da mình á thì sần sùi nha, mắt mình thì thâm nữa, tại vì á tối là mình mắc suy nghĩ, mình trằn trọc khó ngủ á, rồi sáng mình phải dậy sớm nè, để mình vào công ty sớm á, để mà làm cho kịp tiến độ á bạn. Thì cái vòng lặp nó cứ như vậy gần 2 tháng nay rồi, bây giờ là mình kiệt sức kinh khủng luôn á.
Ừm. Ừm. Được rồi, mình hiểu nè, thì cũng, ưm, cũng hông có cũng đừng có quá lo ha! Nếu vậy thì đối với những cái, a, tình trạng như vậy đó thì bạn, ờ, đã có thử những cái cách nào á mà để bạn giảm bớt cái tình trạng này chưa?
Ừm. Ừm. Thật ra á là mình có tâm sự với bạn thân của mình á, mình cũng nói là dạo này mình quá nhiều việc rồi, mình hổng có biết làm sao để mình cân bằng giữa cuộc sống cá nhân của mình á, với lại công việc nữa. Thì bạn mình cũng có khuyên á là hay thử nói chuyện với sếp để coi sao, nhưng mà á mình cũng có nói chuyện với sếp rồi, nhưng mà sếp cũng nói là "Bây giờ công ty đang trong giai đoạn là, ờ, sát nhập này kia đó, nên là cũng hơi khó khăn, ừm, việc lắm, nên là thôi em cũng ráng làm đi." Thì mình nghe xong á, mình thấy mình cũng có trách nhiệm với công ty á, nên là mình cũng đâu có thể là chuyển giao công việc đó lại cho ai khác hay là mình nghỉ việc được đâu, tại vì mình còn phải, ơ, lo cho cuộc sống nữa mình nữa mà. Nên là hiện tại là mình cũng hổng có biết phải làm sao để mình xử lý, rồi mình sắp xếp công việc như thế nào, hay là phải điều chỉnh lại chế độ ngủ nghỉ, ăn uống như thế nào nữa á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, nhiều việc. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nè. Nhưng mà cho mình hỏi xíu là cái công việc này đó là trước đây á, khi mà những ngày đầu mà bạn, ờ, gọi là, bạn, ờ, ứng tuyển cho cái vị trí này thì bạn cũng rất là yêu thích cái công việc này, đúng hông?
Đúng rồi nha. Có nghĩa là hồi đầu mình mới ứng tuyển mình rất là thích công việc này luôn. Với lại là lúc đó là công mình thấy là công việc nó hổng có quá nặng như bây bây giờ, chỉ là tầm mấy tháng nay nè, công việc á, nó cứ là nặng do là nhiều việc phải dồn rồi mình phải cái gì cũng phải làm gấp á, nên là mình mới chán công việc, chứ thật ra mới vào mình xin việc á, thì mình cũng yêu thích công việc này lắm á.
Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì, à, mình nghe cái bạn kể đó, thì mình cũng có thể hiểu là, ờ, bạn rất là bạn cũng rất là yêu cái công việc này của bạn. Tuy nhiên á, thì trong cái giai đoạn hiện tại khi mà đang trong cái thời cái, à, thời buổi mà như bạn nói là công ty của bạn đang sáp nhập với lại những cái công ty nhỏ, thì nó lại có thêm nhiều những cái đầu việc ấy, thì s thành ra là bạn đang có nhiều việc nên là bạn, ờ hệ quả là bạn đang có những cái cảm giác nó chán nản, thì nó chỉ xảy ra tức thời thôi. Thì bây giờ á, mình có một số cái lời khuyên cho bạn để mà mình, gọi là, mình, à, giảm bớt cái cảm giác chán nản này, bởi vì mình có thể cảm nhận á là bạn vẫn còn đang rất là yêu công việc của bạn mà. Thì có thể á là bây giờ ha, trước hết á, thì bạn, ờ, gọi là trước hết là cứ cho mình nghỉ ngơi một đi, thật sự nghỉ ngơi đó. Bây giờ mình, ờ, gọi là, mình có thể là xin sếp mình tạm nghỉ khoảng 1-2 ngày thôi, đó. Nhưng mà trong 1-2 ngày đó là mình thật sự là mình nghỉ ngơi luôn, mình tắt hết các thông báo luôn, đó. Rồi trong những cái ví dụ dụ có việc gấp á, thì mình có thể nói là đồng nghiệp của mình là, gọi là, xử lý cái công việc đó cho mình, hoặc là khi nào mà quá gấp đi, thì mới hãy gọi điện cho mình, đó. Để cái thời gian đó đó, bạn có thể dành để mình, ờ, ngủ đủ giấc nè, đó. Như bạn nói là bởi vì là mình, ờ, quá lo lắng cho nên là mình bị thiếu ngủ, thì mình ráng mình ngủ đủ giấc. Hoặc là đơn giản á là bạn có thể xem một cái bộ phim mà mình thích đi, đó, để mình thư giãn. Đó, xong rồi mình dành thời gian để mình đi ra ngoài như là mình đi bộ nè, hoặc là mình dành thời gian mình đi nghe nhạc, một cái ban nhạc nào đó chill chill hoặc là chữa lành đó, nó cũng cho bạn cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn nữa đó.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Có nghĩa á, là, ừm, mình sẽ cố gắng là báo với sếp là hiện tại mình đang bị quá tải công việc, nên là mình có thể là xin nghỉ một vài ngày để mình lấy lại cái năng lượng, đúng hông? Rồi mình có thể cái hoạt động như là, ờ, mình có th thời gian mình xem phim hoặc là mình đọc sách, mình ra ngoài ăn uống, cà phê với bạn bè để cho thư giãn lại đầu óc, đúng hông? Thì á, mình thấy cách này mà, mình nghĩ á, là khi mà mình có thể là rời xa công việc đi, thì mình có thể là tâm trạng của mình nó sẽ có thể là đỡ lên nhiều quá ha, thì mình sẽ cố gắng thử cách này xem sao. Mình sẽ báo sếp liền á, coi thử là sếp có duyệt cái phương án này của mình hông ha.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi. Đó, nếu như mà sếp duyệt á, thì ngoài ra thì bạn cũng có thể, gọi là, tự cho mình một cái chuyến du lịch nào đó ngắn ngày như là 2 ngày 1 đêm đó. Chẳng hạn như bạn có thể, gọi là, đi lên, ơ, Đà Lạt chơi nè, đó. Trong thời gian đó mình, ờ, hít thở cái không khí trong lành, mình tạm tránh ra công việc, tạm tránh xa deadline rồi email đi. Khúc đó xong rồi bạn sẽ cảm thấy vui hơn nhiều đó. Rồi khi mà trở về á, mình sẽ cảm thấy hào hứng với công việc hơn.
À. À, mình có thể là dành thời gian để mình đi du lịch, đúng hông? Mình thấy cách này cũng được nè, nhưng mà nhiều khi mình sợ bận quá rồi sếp hổng cho mình nghỉ để mình đi du lịch đó bạn.
Ừm, nếu mà trong trường hợp bây giờ bận quá đó, không thể cho nghỉ á, thì bây giờ ha, thì, à, ngoài ra á, thì mình cũng có thể, gọi là, mình thiết lập một cái ranh giới nó rõ ràng đi. Đó, như vậy nha, mình có thể là sau cái giờ làm đó thì mình đừng có kiểm tra email hoặc là mình đừng có nhận thêm việc nếu mà cái việc đó nó không có quá gấp. Đó, mà nếu á mà sau giờ làm nữa mà khi mà ai đó nhờ thêm á, thì mình cũng có thể là mình tự hỏi bản thân là cái việc này có thật sự cần và thật sự gấp không? Đó, nhiều khi á nha, cái cái cái việc mà học cách từ chối á, học cách nói không cũng rất là quan trọng lắm á nha. Cái việc á mà bạn giữ cái giới hạn cho bản thân cũng là một cách mà bạn yêu bản thân mình nữa đó.
Ừm. À, có nghĩa là mình nên biết đặt cái ranh giới của mình nè, sau giờ làm hoặc là cả cuối tuần á, thì mình sẽ hạn chế cái việc trả lời hoặc là, ờ, nghe điện thoại từ sếp hoặc là đối tác, đúng hông? Mình có thể là mình trình bày cái lý do là đã quá giờ làm rồi mà mình từ chối những cuộc gọi đó. Mình thấy cũng được. Tại vì trước giờ mình cứ ngại ngùng á, là mình sợ nếu mà mình hổng có nghe điện thoại hoặc là trả t trả lời tin nhắn á, thì mình thấy ngại ngại sao á. Mà nghe bạn nói xong thì mình có động lực để mình làm cái việc này hơn á ha, để mình cố gắng thử xem sao.
Đúng rồi. Đúng vậy. Ừm. Thì cũng hông có gì phải ngại đâu nè, tại vì nếu như mà cái việc nào đó mà nó quá gấp á thì, ờm, thì người ta vẫn có thể, gọi là, ờ, để đến hôm sau xử lý mà. Tại vì trong thường là mình chỉ làm trong giờ hành chính thôi, nhưng nếu mà việc nào đó quá cấp bách, quá quan trọng á thì cái lúc đó mình hãy cân nhắc để mình suy xét mình phản hồi thôi. Còn nếu như chỉ là một vài việc không có gấp, không có cần thiết lắm á mà vẫn bắt mình làm luôn á, thì mình có quyền mình từ chối bạn nha! Đó, ngoài ra đó thì bạn cũng có thể, gọi là, mình xác định lại cái ý nghĩa của công việc này. Đó, bạn tìm bạn, gọi là, bạn nhớ lại cái lý do nè: "Tại sao mình lại bắt đầu với công việc này?" Đó, sau đó là bạn có thể viết ra là "Tôi đang làm cái công việc này nè, là để đạt được cái điều gì? Cái mục đích đầu tiên khi mà, ờ, tôi làm công việc này là gì?", rồi xong bạn ghi ra những cái điều mà một vài điều mà bạn đã từng yêu cái công việc này đó, nó cũng là, gọi gọi là, để cho bạn giữ lửa trong cái công việc này nữa.
Ờ ha. Ừm. OK. À! À, có nghĩa là mình nên là tìm lại lý do mà bắt đầu mình yêu thích nó tại sao, đúng hông? Để mình có thể là đam mê lại công việc này như lúc ban đầu nha. Mình thấy cách này cũng được. Nghe bạn nói xong mình cũng nghĩ lại những cái ngày đầu tiên á, về những cái lý do mà tại sao mình lại chọn cái công việc này nè. Mình thấy những cái lời khuyên của bạn rất là hữu ích luôn á. Mình chắc là mình sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi mình sẽ báo với sếp á về những cái thời gian mà sắp tới nè. Mình sẽ xin nghỉ tầm 2-3 ngày đi để mình có thể là ổn định lại cái, a, tinh thần của mình nè, rồi có thời gian đi du lịch hoặc là dành thời gian cho bạn bè cũng được. Cảm ơn những lời khuyên của bạn nhiều ha!
Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Đúng rồi. Ừm. Ừ, ô kê nè, mình mong bạn á là sẽ cố gắng, gọi là, thư giãn nhiều hơn sau công việc áp lực của bạn nha!
Rồi, cảm ơn, bye bye.
Bye bye.